Waren waren weniger als 4.000, glaube ich.
Ja, dann
Ähm, und gestern war ich dann auf irgendwie, knapp 6, aber da war ich halt dann irgendwie, haben wir noch Freunde getroffen aufm Weihnachtsmarkt, dann war das noch mal bisschen <chuckles> aktiver zumindest. Aber ja, es ist schon, ne, ich möcht man man hört ja immer so diese 10.000 Schritte und ich weiß halt, wenn ich den Waldspaziergang wieder integrieren würde, da hätte ich die halt locker, aber im Moment, ähm, brauche ich, glaube ich ich brauche irgendwie 'n anderen Ansatz, weil das mit dem Waldspaziergang, das ich nehme es mir immer mal wieder vor, aber dann ist es ja, ne, ich ich mache es einfach nicht. Ich glaube, ich brauche 'n anderen Ansatz jetzt grade als als diesen, ja.
Okay. Ja, das glaube ich dir, ne. Ja, also wenn du noch nicht bereit bist, äh, in 'ne Uhr zu investieren oder so 'n Tracker, dann, äh, ja, dir selbst so 'ne Erinnerung stellen und dann halt mit deinem Tracker, den du hast, halt, äh, schauen, dass du diese 250 Schritte zusammenkommst, ne äh, bekommst. Und, ähm, ich meine, ich würde natürlich auch Cardio empfehlen, aber, ähm, da müsst äh, ich weiß nicht, ob's möglich ist für dich dann wirklich da mal 'ne hal halbe Stunde mal zu unterbrechen. Ich meine, okay, Ku so, ähm, Zumba-Kurse und so sind natürlich gut, aber dann, äh, in der Gruppe, aber da musst du dann nicht mal noch irgendwo hinfahren.
Mhm. Ja, ja. Ja, und das ist jetzt grade hier habe ich nichts in der Nähe, also das ist jetzt hier eher eher schwierig tatsächlich.
Ja. Und du machst ja schon den Waldspaziergang. Also, wenn du dich da vielleicht ähm, äh, vielleicht irgendwie wieder 'ne Routine rein äh, bekommen kannst. Vielleicht sogar, dass, äh, irgendwie 'ne Freundin oder, ähm, Bekannter dich abholt, na, dass ihr zusammen geht, sodass du das nicht vergessen kannst, dass praktisch da so 'n bisschen Verpflichtung hinter steckt.
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, das wäre auch noch mal 'ne Idee. Was glaubst du denn, ist 'ne Mindesteinheit die ich weil wir haben zum Beispiel 'nen Hometrainer hier, den nutze ich nur nie, ne? So 'n Stehfahrrad. Ähm, wir haben auch 'n Trampolin. Nutze ich auch nie, aber was, würdest du sagen, ist so das Minimum, dass es irgendwie was bringt, für Cardio? Ist das dann, ja, 10 Minuten, müssen es 20 sein? Kannst du das ungefähr sagen? Ach schon, oh, ey Mist. <laughs> Okay, dann muss ich da doch noch mal gucken, wie ich mir dann doch so was zwischendurch mal abzwacken kann, ja. Du, ich danke dir auf jeden Fall für deine Tipps.
Hm, also, ich glaube so 30 Minuten sagt man dann, ne? <snorts>